जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि मतलब जो है, डिफेन्स में भी रोबोट का इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि रोबोट जो है मतलब क कई किलोमीटर दूर से ए दे मतलब देख सकता है या ट्रैक कर सकता है कि क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। और उसमें आपने बताया जैसे जान का खतरा भी नहीं है और एक साथ मतलब कई चीज़ों कर सकता है। जैसे आपने बताया गोला-बारूद या गोलियाँ चला सकता है। तो मतलब जो है अ, रोबोट के मतलब कई ज़्यादा मतलब नौकरियाँ तो जाने वाली हैं। और मुझे लगता है कि अ, रोबोट के आने से जैसे सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही वैसे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा ही। जैसे अ, जो काम होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अ, जो भारी काम हो रोबोट करेंगे इंसानों के बदले और जो है डिसीज़न अ, निर्णय लेने में काफ़ी मतलब तेजी होगी। इंसानों के मुकाबले रोबोट क्योंकि जल्दी निर्णय ले सकता है और जो है लागत घट जाएगी क्योंकि इंसानों में ज़्यादा खर्च होता है और रोबोट है मतलब उतना ख़र्च नहीं होगा।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल। हुँ, जी बिल्कुल, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, जी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल।
और इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव बताऊँ तो मतलब अ, नौकरी असमानता बढ़ सकती है इससे, और डिजिटल डिवाइड बहुत गहरा हो सकता है। और मानसिक दबाव तो आपको पता ही है, आजकल जैसे मतलब सब इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का।
हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। अम, जी।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

जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात से सहमत हूँ मैं, पूर्ण तरीके से। हुँ। जी। हाँ। जी, जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी बिल्कुल। हाँ जी।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे से मतलब इंसान जो नौकरी है वो तो चले गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कई नई नौकरियाँ भी आई हैं, बस हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने 1 उदाहरण देता हूँ आपको अ, नोकिया का सुना होगा आपने। वो मतलब समय के साथ मतलब उतना अच्छे से बदल नहीं पाया, तो आज आपने देखा होगा वो नहीं बना पाता उतने अच्छे फ़ोन, लेकिन एक टाइम पे उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा दबदबा था। लेकिन अगर वो फिर वो समय के साथ नहीं चल पाया तो आज वो बहुत पीछे रह गया। आपके क्या विचार हैं इस पे?
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, सही कहा आपने। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। सुना है मैंने। हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात से सहमत हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से पूरी तरीके से क्योंकि देखिए नोकिया ने ये गलती की क्योंकि उसे लगा ना कि जैसा उसका चलन है वैसे चलना चाहिए, उसके फ़ोन ऐसे ऑथेंटिक हैं, है ना? और कहीं न कहीं एक तरीके से उनकी अ, बहुत अहमता है और बहुत मतलब एक अच्छा क्वालिटी का फ़ोन दे रहे हैं मार्केट में। मगर कहीं न कहीं जो नया बोल सकते हैं वो आया अ, प्रचलन आया, नया चलन आया कि क्या बोलते हैं कि अ, स्मार्टफ़ोन का आ गया मगर तो उसमें नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला। नोकिया ने वही अपना पुराना तौर-तरीका, टच टच वाले फ़ोन पे नहीं लाया, वो अपने पुराने बटन वाले फ़ोन बनाते रह गया। तो जो पहले मार्किट में जो राजा हुआ करता था नोकिया फ़ोन्स में तो वो अब कहीं न कहीं मिट उसका नामो-निशान मिट-सा गया है हमारी इसमें से। हाँ जी।
जी, जी। हाँ। जी, जी।